Bah, en fait, oui, je lui répondrai, bien sûr. Après, heu heu, si c'est une critique, heu enfin, je veux dire, heu, constructive, qui n'est pas dans l'insulte et l'injure, heu, il y a pas de problème, hein. I il se peut très bien, effectivement, que, bah, à mon avis, bah admettons, il va vendre un sac. Et puis, heu, bah, voilà, 1 semaine après, le sac, il y a un souci, je sais pas, il y a une fermeture cassée ou autre. Bah, il y a pas de problème. Même si la personne, je sens qu'elle est un petit peu énervée dans sa réaction, heu, ben, il y a pas de souci. Je vais rester calme et puis, je vais lui dire: «Bah écoutez, heu, il y a pas de problème, vous pouvez repasser en magasin. Heu, Michel est au courant- enfin, Michel, ouais, c'est c'est l'ami en question- il est au courant et voilà, il va vous faire un échange, il va vous rembourser, heu, il y a il y a pas de souci, quoi.» Mais par contre, après, heu
Mmh. Ouais. Oui. D'accord. D'accord. Et le fait que cet échange-là se fait sur, heu sur la place publique, finalement, c'est c'est c'est important d'avoir, heu, les bonnes réactions, non? Pour, heu, pour p pour gérer ce genre de situation?
Mmh. Ah, heu N ouais, c'est vrai qu'après, évidemment, si elle met que le le le sac, heu heu, voilà, c'est pas de la bonne qualité, et cetera, heu, bon, effectivement, tout le monde peut lire le le commentaire, hein. Donc, heu, je dis pas que c'est c'est top, mais, en même temps, heu, je te dis, si elle reste dans enfin, correcte, heu, je vais pas je vais pas la bloquer parce que je pense, en plus, ça ferait pire que mieux. À ce moment-là, elle pourrait dire à tout le monde: «Bah, oui, j'ai été bloquée parce que j'ai», voilà. Après, heu, bon, heu, voilà, elle exprime, hem ouais, je désamorce. Voilà, elle exprime une déception. Heu, je peux le comprendre, après, heu mais faut toujours que ça reste, heu qu'on reste poli avec moi, quoi. Sinon, bah, forcément je vais lui dire, heu, bah, au départ j au départ, je vais lui dire: «Ben, heu, calmez-vous», et puis, heu, bah, si ça va pas, heu, bah, c'est sûr que je vais la bloquer, quoi, heu heu, d'autant que
Ouais. Mmh, je comprends. Ouais. Donc tu désamorces, en fait, heu tu désamorces, heu ouais. Mmh mh. Et t heu, tu tu pourrais imaginer, par exemple, de prendre cette personne à part, en l'invitant à t'appeler ou à à régler les problèmes hors réseaux sociaux?
Ouais, ouais, bien sûr, je pourrais le faire.
Ou tu préfères gérer ça, heu, sur la plateforme?
Ouais, je pourrais le faire. Je pourrais, par exemple, lui dire: «Ben, venez, heu, en privé sur, heu, ben, Messenger, par exemple.» Et puis oui, pourquoi pas s'appeler ou discuter, heu heu, tant qu'on n'est pas dans dans l'insulte. Et voilà, après, heu, bah, nous, c'est vrai que, heu, bah, il est possible que, bah oui, parfois, heu, tu vends un sac et puis, ben, il y avait un vice caché et voilà. Ça peut arriver, on personne n'est à l'abri. Mais après, heu, ça peut s'arranger, heu, sans forcément, heu, tomber, heu, dans l'insulte et puis le, mmh, et puis le déni de tout, quoi. C'est pas parce qu'il y a 1 sac, heu heu, merdique que que, bah, voilà, heu, forcément, heu, tout l'est, quoi. Donc heu, il faut savoir, heu, aussi, heu, ben, raison garder, je pense, hein, donc heu. Mais bon, ça va, ça m'est jamais arrivé jusqu'alors, donc heu donc heu, mmh.
Mmh mh. Mmh. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais, heu heu, tu crois pas que ce serait judicieux d'anticiper si ça devait arriver? Il y a beaucoup de pages comme ça qui instaurent des chartes de bienveillance, avant même de commencer des des échanges comme ça, ça pourrait être aussi une façon de prévenir le problème?
Mmh. Mmh mh.